بتوصَل للمرحلة دي، أنا أنا مرّة شُفت كان على Instagram آآ بتاع فنانة مشهورة، ه هي ك آه <laughs> كانت عاملة يعني شفْط لبطنها بالEdit و ومن غير ما تقصد شافطه ال يعني كان وراها أسياخ حديد واقفة بالطول كده، السيخ مشفوط معاها يعني <giggles> السيخ مشفوط <giggles>
كمان. <giggles> شفطته هو كمان <chuckles> <giggles> عامله له Regime يعني عاملة للأسياخ Regime حاجة كويسة يعني. <giggles>
أيوه ب <giggles> بالضبط أ أنا خلّي بالك لما باعمل حاجة حاجة من دي، أنا بابقى دقيق جدًا، أنا أنا يعني أنا عايز أقول لك لمّا باعملها فعلًا، آآ أنا أصلًا اللي دخلني ال المجال بتاع ال الPhotoshop و آآ والتعديل على الصور، كانت حاجة شبه كده، إن أنا عايز دايمًا، آآ، أ أ آه، آه أطلّع
معقولة! عايز تبقى دقيق، وعايز تطلَّع الحاجة مش Fake أو تظهر للناس اللي هي تمام، يبقى هل الحاجة فعلًا من الEdit والحاجات دي هي اللي وصَّلتك لل للمجال دوّة؟
بالضبط. آه. أيوه ك كان في تطبيق اسمه PicsArt زمان، آآ، ده أول حاجة استخدمتها، وكنت بقى فاهم، آآ، أتقنته لدرجة الاحتراف، يعني قبل ما أتعلم Photoshop كمان، وكنت باعمل بيه حبة حاجات، أنا عايز أقول لك يعني لو كنت شُفتها مستحيل تفرقها عن الأصلية، يعني الناس كانت بت بتتجنن من الموضوع ده، آآ، ف فكنت بقى يعني ب باتلاعب بالموضوع ده كتير جدًا بقى، يعني فاهم، أجيب بقى، آآ، صورة شخص أركبها على صورة شخص تاني، أو أو أنا مثلًا، آآ، أبقى في مكان أشيل الخلفية، وأحط نفْسِي في مكان تاني وأرُوح باعته للناس أقول لهم أنا ب بس كل ده على سبيل الهزار، زي ما قُلت لك يعني.
إمم، حلو جدًا. آه، طَب بح آه، بتحب اللي هي تستخدم مواهبك في في ال حاجة تشيل حاجة، تحط حاجة، تعمل كده؟ بس في حدود برضه مش مش مفتوحة أو زي الناس
آه، بالضبط. في حدود أصلًا، أنا ما أنا آه، ما ب يعني ما ب ما بانشرش إن ده الحقيقي، أنا أنا بانشره للناس على إن ده هزار كده، كده.
آه، يعني أنت شايف إن آه دي حاجة أنت بتخرَّج فيها طاقتك، و وحاببها، فأنت شايف إن هي عادي بتعملها، م أدام في الحدود، وأدام ما بتضرش حد، وي يعني برافو عليك الصراحة، وحتّة كمان اللي أنت، يعني خدت من الحاجة دي مجال، وبنيت نفْسَك، وضبطت الدنيا، فلأ برافوعليك جدًا يعني، قُل لي بقى وصلت فعلًا، كملت في الشغل دوّة في التصميم، ووصلت لمرحلة كويسة، والَّا عملت إيه؟
إمم. بالضبط.